Evet, hem, eee, epilog tarafı vardı dediğin gibi bir de öbür taraftan da, işte, hani, eee, hayal ettiği ama aslında, eee, gerçek olmayan, eee, şeyler de vardı ya o ikisinin karşılaştırmasında aslında film o kadar da güzel. Çünkü, eee, bir de sanat tarafında o dediğin ilk baştaki gerçekçi, hani, gerçekçi bir hayat yaşıyorlar, ama, eee, başka bir a m m yani modern bir hayat ama, böyle, çok geleneksel, böyle, çok derin bir aşk yaşıyorlar. O taraf dediğin gibi özellikle bu sanat alanında ikisi aynı aslında ü ünlü olmak istiyor ve para kazanmak istiyor, hani. Eee, belki böyle bir dertleri de var ama işte zor. Dediğim gibi işte o Mia'ın, eee, ne bileyim, eee, stüdyodaki, eee, Hollywood stüdyolarındaki, işte, bir Starbucks'da çalışması oyuncuları görüp görmesi ve onlar sadece, eee, hani, 5 metre ötesinde bir film çekiliyor ama o sadece m gelen oyunculara, hani, kahve servisi sunuyor. O yüzden o tarafta da, eee, o gerçekçiliği ve aslında kayıp, ooo, olabilen yani başarısızlığı da biraz iyi veriyor diyebilirim. Nasıl diyeyim?
Hı hı. Modern hayatta. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, ki, eee, filmin sonunda aslında mutlu bir son da var, hani, eee, mutlu ve hüzünlü bir son. Eee, sonunda işte o, eee, Seb's'in, eee, aç açılışına geldiğinde işte o Mia'nın, eee, Sebastian'la karşılaştığında aslında konuşmasalar da bakışlarıyla birçok şeyi anlattığı, işte, eee, eee, ayrıldık ama ikimiz de hayalimizi gerçekleştirdik ve birbirine karşılıklı olarak da bir teşekkür mesajı var, hani, mesela Mia'nın evet, hı hı gülümsemesi aynı şekilde Sebastian'ın da ona karşılıklı bir şekilde gülümseyerek tepki vermesi birbirine karşı saygı duyduklarını da gösteriyor ki bu gerçekten çok olgun bir de, eee, davranış. Iıı, herkesin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum diyebilirim.
Değil mi? Evet. Değil mi? Evet, b bir saygı da var, bir te teşekkürü de var o tarafta. Hı hı. Doğru. Hımm, anladım. Peki o tarafta böyle hayatını aslında böyle bir kitap, film, şarkı değil de, eee, hayatını etkileyen birileri, o hayatını değiştiren başka bir şey oldu mu? Bir olay olur, bir kişi olabilir, eee, bir karakter olur. Kimdir mesela o senin için? Nedir yani?
Evet oldu. Eee, benim için, eee, mesela yurt dışında, eee, tesadüfen bir, eee, sporcuyla tanışmıştım ve evet, eee, <exhales> yani profesyonel yapan, eee, profesyonel bir, eee, dağ tırmanışı yapan sporcuyla karşılaşmıştım ve o sıralar, eee, gerçekten sporda dipleri gördüğüm veya istediğim motivasyonu bulamadığım ve, eee, hayat hikayesini anlatınca, eee, gerçekten etkilendiğim, eee, ve beni bana da ilham olan, eee, bir kişi diyebilirim.
Ha. Çok iyi. Hıı. Ne güzel.